Mm, pero ano din talaga ang ano ngayon social media kumbaga sa, marami siyang benefits, eh, kahit sa mga pag-aaral pagka
Oo, sa trabaho 'di ba, puwede puwede kang mag-business.
Mm. <smacks lips>
Marami tayong kaalaman na nara natututunan 'di ba sa mga business business, ganyan.
Oo, manood ka lang sa online eh, yung mga dito mo katulad nung 'pag di ka marunong magluto scroll mo lang, scroll mo lang social media.
Oo, 'no tama tsaka yung yung parang pwedeng hindi ka na magpacheck up, yung mga ubo-ubo lang na sakit, sipo
Oo search mo na lang, <chuckles> search mo na lang yung mga
Oo malaking tulong din talaga, kaso sa iba nakakasira din kasi nga, yung una walang tiwala sa isa't isa, tapos 'di ba nakakagawa ng mali, so depende na din sa tao 'no? 'Pag ganon.
Oo. Oo. Na mm, tsaka madali kasing maano 'yong mga tao ngayon matukso lalo 'pag social media ma kasi madinga minsan madali nilang mapeke 'di ba akala nila pogi <laughs> akala nila maganda, 'yon pala ibang picture na 'yong ginamit ibang ano na 'yong ginamit sa social media.
Ay, oo, yun lang. Yun lang, oo. Ang ayoko lang sa social media, marami ng scammer. <chuckles> 'Di ba? Hindi mo alam kung si sino totoo, Diyos ko nadali ako niyan, oo, 'di ba mahirap. Eh, siyempre sa kagustuhan mong lumaki 'yong kita mo 'di ba nagbigay ka, tapos ayun hanggang sa ano binabalik naman sa una pero sa huli hindi na, kaya ayun.
Ay, si ato oo, sa totoo, dami na yun lang. Mahirap na minsan. Oh, ano nangyari? Hmm. Ayun, oo. Ay, oo, marami talagang ano diyan sinasamantala kasi din nung iba. Lalo na 'pag 'yong medyo baguhan sa social media 'di ba hin hindi mo masabi marami pa ring mga tao na hindi pa rin masyado sa social media madaling naloloko kapag
Oo. Oo. Tsaka, mahirap ngayon magbigay ng detalye natin 'no, kasi ginagamit din nila sa mga ganyan pang-i-scam sa ibang tao.
Mhm, mm. Mm, ang maganda lang talaga pag social media, ano na lang 'pag halimbawa sa mag-asawa, iisa na lang account siguro dapat gamitin nila 'no.
Kunyari

Hello, kamusta ka?
Ayos naman ayos kagagaling lang sa sakit.
Ah, ganon? Mabuti naman po.
Kaya nga, mm. Mm.
Ah, sa tingin mo po, ano yung paraan ng pakikipag-usap mo sa social media?
Ako, madalas kasi ginagamit ko yung social media para iparating yung <inhales> opinyon ko through sa pagpo-post tsaka paggawa ng mga reels. Gumagawa ako ng mga reels para kung ano yung mood ko yun yung hinahanap ko para gawin kong reels, mm.
Oo. Oo. Oo, tama, pero ang nagpabago ng pakikipag-usap sa social media, malaki 'no, kasi siyempre nakakausap na natin yung malalayo, hindi tulad dati na nagsusulat yung parang letter pa, gano'n, oo, gano'n. Ngayon, chat mo lang, ayan na agad ang reply, di ba?
Oo, sobra. Mm. Oo, penpal <scoffs> parang penpal. <chuckles> Oo, nakakaabot na agad ng Amer <snorts> hindi ka na maghint <scoffs> mag ah, kailangang maghintay pa ng ilang days bago parang s dati kasi sulat, eh, through letter, 'no, umaabot ng weeks. <exhales>
Oo. Oo, lalo ma mahirap kapag sa ibang bansa lalo, 'no?
Mm, oo nga, ngayon sobrang laki ng tulong din ng social media, eh.
Oo, pero sa tingin mo mas madali bang na-e-express iyong yong sa online 'yong sarili natin kumpara sa per sa personal, bakit?
Ako, for me siguro, parang, oo. Kasi ano, eh, sa social media pwede mong itago minsan yung ano, eh, yung sa yung identity mo yung kumbaga, naitatago mm.
Ay, oo. Lalo ngayon, maraming mga kabataan na 'pag napagalitan ng nanay, magpo-post na, 'no? Sabihin oo, kung andoon, nagpapahiwatig ng nararamdaman nila, 'no. Samantalang dati hirap na hirap tayo. Sa letter laang bago pa makarating, buwan na 'no? Hindi pa natin nababasa, mga mahal natin sa buhay.
Oh, iibahin na 'yong pangalan nila. <chuckles> Mm. Kaya nga. Oo.
Pero meron bang pagkakataon na nasira yung relasyon mo dahil sa yan, sa mga social media?